Конечно, я же, как бы, так-то, допустим, Клайва Льюиса очень люблю, да. Но Клайв Льюис- это серьёзно. Он был ещё и, ну, автор "Хроник Нарнии", если что, да. Он был ещё и богословом, кроме этого, поэтому там, как бы, сложно не не относиться к нему всерьёз. Вот. А "Гарри Поттер", ну, как-то "Гарри Поттер", церковь вообще, обычно, его готова там сжигать, да. <laughs>
М. Мгм. <chuckles> Вот, кстати, удивительно, на самом деле, в идеале, если так посмотреть, казалось бы, наоборот, должны восхвалять, скажем так, вот как такая современная пропаганда, г грубо говоря, церкви. Но вот слушай, а такой вопрос я, э, хотела спросить. Вот ты просто упомянула "Хроники Нарнии". Просто в "Хроники Нарнии", как мне кажется, там прям на поверхности как будто бы вот это вот всё красными нитями сшито, а в "Гарри Поттере" как будто бы там, знаешь, даже вот много теорий строить. Не только вот, э, евангельская теория есть, что-то якобы там много параллелей, но ещё и другие тоже есть современные теории. Вот как ты думаешь, вот почему именно всё-таки тебе увиделось вот это вот направление именно в "Гарри Поттере"?
Мгм. А они не видят. Мгм. Ну да, там прямым текстом. Мгм. Ну Мгм. Ну, во-первых, я послушала лекции. А вот, то есть там было аргументировано. Да, это было до того, как я прочла. Потом я уже стала читать, уже как бы с небольшим таким пиететом. То есть с уважением я начала читать. Ну, и естественно, на английском, чтобы не портить себе впечатление каким-то <sucks teeth> ну, русские переводы, у меня какая к ним отс основная претензия? Они звучат комично. То есть когда Gilderoy Lockhart превращается, э, в Златопуста Локонса, это смешно, это уже комедийный персонаж. А он- злодей, лицемерный, отлично скрытый под вот этого симпатичного блондина, а, лють злодей, который уничтожал память. Он крал у людей воспоминания и потом лишал их памяти. Ну что это такое вообще? И так далее. Вот. И когда он вдруг становится Златопуст Локонс, ну это смешно. Вот. Это, конечно, э, это хорошо как бы, если книжка для восьмилетних, но она же, м, это только 1 книга детская, а дальше там герои взрослеют, язык взрослеет, всё как бы взрослеет, и вот между всеми книгами есть такая большая метасвязь, скажем так, то есть, ну <grunts> вот, поэтому в английском как-то оно гораздо всё органичнее, проще, и язык не такой, как бы, <sucks teeth> утрированно детский, вот. Ну и, как бы, да, Гарри Поттер, он же в итоге вынужден, а, как бы, вынужден пойти умирать. Он понимает, что последний крестраж- это он, и, как бы, единственный его способ победить зло- это умереть. Ну, то есть даже, э, в церкви поётся, да, про м. Я в православную церковь не ходила, ходила 1 раз, и там, м, пелась, э, песня, ну, псалом, наверное, правильнее сказать
М,, <chuckles> объяснили, как бы, да? М. Мгм. Ну да-да. Мгм. <laughs> М. Да, да, да, слушай, в этом есть логика. <chuckles> Да да да да, есть такое. Да, да. Пожертвовать собой, получается. Мгм.
э, "Смертью смерть поправ", да? "Христос воскресе из мёртвых, смертью смерть поправ". Вот эта мысль, что он не просто умер, да, и воскрес, не просто умер, потому что злые фарисеи его распяли. Вот.
Мгм. Ну, потому что он пожертвовал, считай. Он ему нужно было, по сути, умереть, чтобы спасти других.
М-да.